Sì, sì, ed è molto importante rimanere aggiornati. Quindi, ehm, diciamo, tuo figlio si sbaglia sulla scuola, però è anche vero che se ha un progetto personale chiaro, ehm, può assolutamente fare quello che vuole oggi. Cioè, soprattutto perché è un momento di rivoluzione, no? E e e e quindi le opportunità sono all'or all'ordine del giorno proprio. Io dove s
Eh cert Mh, mh, mh. Sì, è vero. Tantissime, sì. Ma infatti <clicks tongue> io tante vo vabbè, io vorrei che, insomma, facesse le superiori, finisse le superiori, facesse l'università
Eh, almeno almeno quelle dai, sì, è costretto, dai, mettiamola così. <chuckles>
Ecco, spero, spe glielo dirò stasera: "Guarda che ho parlato con un ragazzo giovane <chuckles> e la pensa co me me". Eh, però devo dire che, ehm, a vo a delle volte penso "forse" no non della scuola, però che magari tante idee che a lui s per me strampalate, dico: "Forse sono io che sono vecchia". Ma non perché sono vecchia decrepita, però sai, non sono di quest'era, no?
<laughs> Ah, guarda, questo questo ti fa onore. Questo ti fa onore. Significa che sei molto intelligente. A volte, sai, quando si arriva a una determinata età, anche io che non sono no, ma figurati. Guarda, io io mi se no, eh, 50 figurati, ah io già faccio così a 26, quindi. <chuckles> Però, insomma, è stato un piacere parlare con te, davvero. Spe spero di risentirti presto con nuovi spunti, eh. È stato un piace grazie mille anche a te. Buona serata, buona giornata. Ciao, ciao.
Oh, non son così vecchia, eh, 50 ne ho. <laughs> <chuckles> Anche per me. Anch'io. Okay, buona serata. <chuckles> Ciao. Ciao, ciao. Ciao